Ouais, alors, heu, j'adore, heu, Doctor House et Good Doctor, heu, beaucoup moins Grey's Anatomy, hem, mais parce que, hem, bah, déjà je pense que, heu, d'avoir inclus, heu, u un personnage, heu heu, différent. C'est-à-dire, heu heu, qui a des problèmes cognitifs ou alors, heu heu, un autisme ou, heu heu, des choses comme ça. Je trouve que ça rend super, heu, intéressante, heu heu, la série, heu, comme pour, heu, Monk. Heu j j voilà, heu, je
Mmh mh. D'accord. Ouais. Ouais, bien sûr. <chuckles> Personnage qui est atteint de TOC justement, heu, qui est un petit peu compulsif, ouais.
C'est ça, heu c'est ça et ça, je trouve que c'est super intéressant d'avoir, heu, réussi à faire, heu heu des séries comme ça parce que, bah, il y a des gens, heu heu, qui vont se se se reconnaître, heu, là-dedans et et et puis c'est génial de de de nous montrer, justement, heu, ce qu'on ne connaît peut-être pas, heu, l'autisme, heu, comment, heu, la personne réfléchit, heu heu, comme avec Docteur, heu heu mmh pas House l'autre, Good.
Mmh. Ouais, le côté peut-être un petit peu, heu un petit peu torturé aussi des personnages parfois donc on pense au personnage de Gregory House qui est un petit peu aux prises avec, heu avec ses propres conflits intérieurs. Tu penses que justement le fait de montrer des personnages qui sont, heu qui sont en proie aussi à des difficultés donc soit avec, heu, leur environnement hein, ça peut être comme Monk, comme tu dis, ou avec eux-mêmes, comme dans House, c'est c'est quelque chose qui reflète un petit peu aussi, heu, nous-mêmes?
Voilà, tout ça. Heu Mmh tout à fait, c'est ça. Oui. La socié ouais, voilà, tout à fait et puis en plus, heu heu je trouve que ça peut donner un beau message d'espoir à ceux qui ont ces problèmes. De se dire que, beh, heu, ils peuvent y arriver et et et s'intégrer, heu, et et avoir des postes, heu, importants, heu hem malgré leur, heu leur handicap, heu, particulier qu'ils soient, mmh.
Mmh. Ouais, malgré une, heu une difficulté, ouais donc tu penses que ça peut être l'occasion de montrer une représentation, qui soit justement assez favorable aussi de personnes, qui sont peut-être pas forcément neurotypiques? Ou, heu, comme on peut l'entendre parfois, mmh.
Mmh mh. Exactement. C'est ça et je trouve ça super important. Du coup ça fait rentrer tout de suite, heu heu ça fait penser à l'inclusivité <coughs> et, heu heu dans ce monde on est tous différents. On a tous notre façon de penser, de voir les choses, d'être, heu, et heu et et et du coup c'est cool, parce qu'on a l'impression d'avoir tous notre place, heu, grâce à ces séries.
Ouais, c'est vrai.